ま、でもフリーランスっていうふうに聞くと、やっぱり自分で仕事が選べたり、あの好きなものがこう優先できるっていうのはすごいこう利点ですもんね。そうサラリーマンだったらできないことですもんね。
まあ、そうですね。 なんで、それはね、ほんとに感じていて、あの、ま、忙しいんですけれども、あの会社勤め時代は、もう、や忙しいともうなんていうか、もうストレスというか、「ああもうやだ」みたいな気持ちが強くて、そのやらされ感がすごく強かったんですけど、 今は忙しいけど、ま、なんかやらされっていうよりは、むしろ主体的に自分から進んでやってるっていう感じなので、そのなんていうかすすごいストレスがかかってるとか、なんか義務感でやってるみたいなのはなくって。
はい。 うん。 ええ。 うーん。 はい。 あ、うんうん。
そうなんですよ。ま、なんか
あ、じゃ、こう、忙しいけれども、ま、楽しみながらもやれてるから、まあこうほんとに、う、ちょっと普通にこう、一般的に毎日12時間働いてる、3つカ月お休みないって言ったら、いや、倒れちゃう倒れちゃうと思うんですけど、ご本人としては。<laughs>
ね、なんかね、そうそう、ブラックじゃんみたいになるわけですけど、全然そのブラック企業的な感じではなく、そうそうそう、なんかいつの間にか、ああ、また12時間経ってたみたいな、そうなんすよ。感覚的には12時間働くぞっていうよりも、なんか今日も1日振り返ると12時間ぐらいやってたなみたいな、そういう感覚ですね。
楽しく、うん。そうですね。 うんうん。 はい。 ああ。